ああ、北斗市、ウイスキーとかがあるとこだ。うんうんうん。
ああ、そうですそうです。そうです。そこ、ほんと、なんか、渓流を見てるだけで、なんか、もう、癒されるみたいな感じです。すごい、もう、川が綺麗で。うーん。なんか
うん。 うんうん。ね。 うん。 うーん。わかります。もう富士山、雪解け水パワーですよね、あの辺の、水の綺麗さ全部。うーん。へえ、すごいな。
そうですね。 うーん。なんか、すごい、よわ良かったなって。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
はいはいはいはい。 そうですね。うーん。 ああ、そうですね。確かにた うん、 ああ、確か、川が綺麗なとこって、マイナスイオンが、なんか、凄いですよね。<chuckles>
うん、うん。なんかね、あの、ちょっとした落差みたいのがあれば、水しぶきが上がって、それを浴びるとか。うーん。そうそう、そういうのがあったりとか、めちゃくちゃいいですよね。
はいはい。 はいはいはい。ああ、はいはい。 いや、そうですね。そうなんです。つ僕は川
うん。うん。海海って言っちゃったけど、川もいいなって思いましたもん、今。<chuckles>
川も結構、でも、やっぱ、海もいいですからね、なんか。う、ん。
うん。うん。ねえ。ねえ、うんうん。やっぱ、あれですね、み水関係がなんかね、いいですね、夏だしね。
あ、確かに、夏っていうこともあるかもしれないですね。
うん、そうそう。あの、でも、あれですよね、雪解け水系が流れてる川の、夏でも、あの、めっちゃ冷たくないですか？
<chuckles> はいはい。 あ、確かにそうですそうです。うん。確かにそうだ。ゆそっちの方は、確かに夏も、なんか、冷たい感じします。
うーん。ね。 うん。 うん。そうそうそう。あの、めっちゃ、足とかを、靴下とか脱いで、足をね、こう、バシャンって入れた時の、あの、うわ、冷やっこ、みたいな。冷た、みたいな。あれも好きですね。あの、冷たくて長くいれられないんですけど。
はいはいはい。 いや、さはいはい。いや、僕、あの感じが大好きなんですよね、なんか。<chuckles> はい。
ああ、大好きです。あ、私も好きです。あれ、いうん。
やっぱ、あの、川のキンキンな感じが、もうたまんなく、はい。たまらなく好きなんですよね。
あ、そうだ、キンキン。うん、うん。分かります分かりうーん。ねえ。あの、もし、全身入ったら、ちょっと、心臓がキュッってするぐらいの冷たさがたまんないですよね。川。うんうん。いや、いいな、ちょっと、まだ、夏あるし、川、行ってみます。
<laughs> ああ、そうですそう あ、そうです。 そうですね、是非行ってみてください。
ねえ、はい。ありがとうございました、今日。
はい。ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。

いや、僕は、いや、ま、すごい迷ったんですよ。
うん。 うん、迷った、わかります。うん。
まあ、で、海正直海かなって思ったんですけど、自分の川なんですよね。
うん。 うんうん、お。お、おお、川。川。山の方の綺麗な川ってことですか？ああ、いいですね。うんうん。
いや。 そうですね、やっぱ、ちょいやすごい迷ったんですよ。海もやっぱ綺麗な海大好きですし、ぼくもう、沖縄初めて行った時、おおし大はしゃぎしましたし。
うんうん。 うーん。 あ、そう、なんか分かります。私もテレビとかでしかああいういわゆる南国の海見たことなくて、初めて飛行機の上とかから見た時に、「いや、マジであるのこれ」って思いましたもん。<chuckles> 江ノ島とかと全然違うやんみたいな。
<chuckles> はいはいはい。 <chuckles> いや、そうですよね。 はいはいはい。びっくりしました。もう本当に。は
そうそうそう、びっくりがまさしく。うん。
初めて沖縄で海見た時、「ええ！」みたいな。<chuckles>
うん。うん。うんうんうん。ねえ、わかります。ええ、そっか。でもそれを抑えての、川？
<chuckles> いや、なんで、そうつく そうなんですよね。やっぱ、ま、自分、川育ちなんですよね。その。
うん。 うん。 川川育ち。ほう。うん。
東京の東京にすあの、実家が東京と先ほどおっしゃったんですけど、あ、実は東京の端っこの方で。
うんうん。 うんうん。 ああ、なるほど。ま、でもまちょっと具体的な場所はあれですけど、なんとなくあの辺の地名がね、思い浮かびますけど、何個かありますよね、あそこら辺ね。うん。
あ、もう本当に。 そうです、そうです。そうです。そうです。東京の本当に端っこの山が本当に多い地域で、育ったので、やっぱり、もう本当に夏は川遊びばっかしてたんですよね。
うんうんうんうん。分かります、分かります。うん。 うん。え、すご。 うん。 ああ、あれとかやりました。なんかちょっと、あ危ないかもしれないけど、岩とか、なんだろう、橋の上からダイブするようなやつ。やってました？すご、めっちゃ地元の子供ですね。
はいはい。 ああ、やってましたやってましたやってました。はい。 そうです、もう、それやったりとか、あともう普通に釣りとか。

川、うーん、まあ、やっぱ気持ちんですよ。まあ、結構夏夏限定とかなっちゃうんですけど、やっぱ川で
うん。 うん。 うん。ね、冬冬はやばい。<chuckles>
川で遊ぶのって、やっぱなんかすごく気持ちんですよ。<chuckles> い今でも
うん。 うんうん。ええ、すごいな。めっちゃ綺麗な川ですよね、多分あっちの方だとね。うん、ね、すごいな、羨ましいな。
へい。 そうですね、すごい綺麗で。 やっぱ、なんか川で遊ぶのがなんか今でも、やっぱ、<chuckles> たまバーベキューとか行くじゃないですか、大人になって、そういう川のあるところで、やっぱ今でもちょワクワクしちゃうんですよね。「川、やった」みたいななんか。
うん。 うんうん。うん。 うん、行きます行きます。うん。分かります。 あ、うん。ああ、でも分かるな。で、しかもちょっとまあ、あんま下流だとね、なかなか泳ぐのは難しいですけど、ほんとに上流の方の綺麗なとこだとね、そうやって泳いだりも込みで、ね、キャンプみたいなバーベキューして、ね、素敵ですよね。
<coughs> はい。 うーん。 そうですね。 うん。うん。 そうです。ね、やっぱ、その、好きっていうのもあるし、やっぱ、ちょっと思い出が、やっぱ、川川に思い出が結構あるので、幼少期の。やっぱ、そうなるとやっぱ、川が一番好きだなって。
うん。うん。 うんうん。うん。うん。 うんうんうんうん。ね。 うーん、いいですね。やっぱあれもあれもというか、川も、その海みたいに、何て言うのかな？エリアによって色が透明は透明でめっちゃ綺麗なんだけど、ここは例えば青っぽいし、ここは透明っぽいし、ここは石の色だし、こっちは緑だしとか何かあるんですか？
なりますね。 ああ、でも